احكِ لي بقى ع عن طقوسك الصغيّرة اللي بتخير بتخلّي البيت عندك تحس إن هو دافي.
هو قبل أي حاجة آآ، ال البيت نَفْسه اللي الواحد اتربّى فيه، يمكن كان مختلِف شوية عن البيت اللي هو نقَل ليه دلوقتي بعد ما كبِر و وبقى بالنسبة له زي مرحلة استراحة، ما بقاش مليان أو مُفعم بالتفاصيل زي زي قبل كده يعني، آآ، الواحد بدايةً من يعني من زمان، من البيت بقى اللي اتربّي فيه، كان بالنسبة له في شوية تفاصيل كده يعني مش هيتنسوا.
امم. طبعًا. امم.
آآ، زي مثلًا عندك الشباك عندنا، كان عندنا شباك كده، <tsk> كان الشبابيك اللي هي الإزاز بتاعها ملوِّن شوية، دي أنا كنت باستنّى الشمس تطلَع بس عشان انعكاس النور دوّة في الصالة، كان بيعمل جَو كده على ال على الكنبة والأنتريه كان بيبقى شكلُهم شكلُهم جميل، وأنا قاعد بالعب بأي لعبة آه، دي دي بالنسبة لي
زي؟ امم. تمام. الله! ح أ بح بحُكم الإزاز ده كده، يعني هو الإزاز بطبيعته ملوَّن والّا كان أنت حاطط sticker والكلام ده كلّه فبيعمل آه.
لا، لا، الإزاز نَفْسه الإزاز نَفْسه ملوِّن، الإزاز نَفْسه اللي هو الإزاز اللي هو مصْفِر شوية.
آه. إمم.
فده آه فده عامل من أقل شوية شمس برّه كان بيخلّي اللون بتاع الصَّالة كإن الشمس طالعة في الصَّالة.
إمم. آه، ودَهَبِي.
ده بالنسبة لي. آه بالضبط ده كان آه ده كان بالنسبة لي لون م‍ُميَّز جدًا ده لون الصبح بالنسبة لي. أنا مُفتقد اللون ده لما رُحت البيت الجديد. لأن إحنا ما عندناش نفس الكلام ده هناك. آآ ال ال التقسيمة نفسها بتاعة البيت، شكل السِّجاد. آآ شوي شوية حاجات كده يعني <tsk> لأ ما ما بتكَّررش. هي الview نفسه من البيت.
امم، امم. جميل. إمم. إمم. جميل. إمم. قُل لي كده، لمّا أنت مثلًا كُنت بِتروَّح البيت آآ خَلاص وقت ال ال العَصاري والكلام ده كلّه وتحِب بقى تاخُد القَيلولَة بتاعتَك، وممكن تحِب تقوم آآ تِشرَب بقى شاي أو كل الكلام ده. هَل ال ال ال الجَو دوّة كان مِسبِب لك نوع من أنواع الرَّاحة النَفسِّية؟ حابِب الجَو ده؟
آه. أنا الجَو ده بالنسبة لي كان هو خلاص أنا شايف الحياة هي الجَو ده. يعني أنا لغاية ما طلعت برّه ال ال إطار الراحة بتاعي أو برّه الcomfort zone يعني، آآ بدَأت أفهم يعني إيه قيمة البيت القديم، ويعني إيه إن أنا كنت مرتاح. يعني إيه كنت باوصل السِرير أنا باعرف أنام، راجع مُرهَق راجع تَعبان، آآ، حتّى الصَّلاة كنت باحس إن إن الصَّلاة هناك ليها آآ طابِع طابِع معيَّن، ليها رَونَق معيَّن يعني. آآ ما زِلت أتذكَّر لغاية النهارده ودي حاجة من الحاجات اللي أنا كانِت يعني اتربِّيت عليها، إن كان في حدود الساعة 10:00 ص كده كانت بتبقى الدنيا هادية، فوقت الأجازة الصيف بالذَّات، وكان في صوت مَصنَع يعني مَصنَع بِتاع بلاستيك موجود جنبنا كان بيعمل صوت بسيط خالص بتاع المَكَن بتاعه، وفي نفس ذات الوقت كان الساعة 10:00 ص كان بيبقى الشيخ محمود علي البنَّا كان بيبقى جاي في إذاعة القرآن الكَريم.
آه. امم. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم.
آه. آه، في نَفْس التوقيت ده، ده بالنسبة لي كان يعني ثلاثية رائعة
آه، في نَفْس التوقيت. إمم. إمم. إمم.
آآ، عارف صوت اللي هو ال المصنع زَيّ ما تكون عامل ع زَيّ صوت الطريق كده، لمّا تنام وأنت سامع صوت ال العربيات على طريق السفر
آه. إمم.
آآ ده بالنسبة لي mix يعني آه، لأ، ال آه.
ما كانش بالنسبة لك صوت المصنع إزعاج؟
آآ لأ، بُصّ هو يعني، <tsk> أنا كنت يعني صوت المصنع نَفْسه هُم كتّر خيرهم يعني عاملين الموضوع بشكل إن في كتم صوت، فيا دوبك الصوت اللي واصل لك هو صوت زنّة بسيطة خالص ولأ، مش وحشة يعني، ما كانتش سيئة اتعوّدنا عليها كانت عاملة جوّ في المكان آه.
آه. آه. آه، يعني ممكن ما ت آه. جميل جدًا آآ آآ كان ليك رُكن معيّن أو مكان آآ، في البيت القديم دَوّة، كانة ليه رُكن تحب تقعد فيه آآ، بإسترخاء أكتر أو بتأمُّل أكتر، أو آآ تحسّ إن أنت قعدت في المكان ده فبقيت مُبتسم كان في المكان دَوّة؟
آه، ده ده سبّب لي خناقات مع ماما كتير، يعني كان عندنا أنتريه كده وكان الأنتريه كان عارف اللي هو واخِد وضعيّة معيّنة أنت تيجي تقعُد عليه تفرِد ضهرك بشكل معيّن، تحِس نَفْسك إنّك أنت مرتاح، آآ، اللي هو الواحد لمّا بيقعُد في البيت براحته بقى بيحِس إن هو قاعد في وضعيّات غريبة، يعني حاطط رجله مكان دماغه وكده ويعني لأ، فكنت دايمًا في خناق مع ماما ف بسبب النقطة دي، إن أنا بهدلت الأنتريه، إن أنا باطلَع سايب الأوضة وسايب البيت كلّه ولازم أقعُد على الأنتريه ف في نَفْس الposition ده ومعايا بقى الموبايل ومعايا أكْلي وشُربي وهو هاقعُد في الأ عند الأنتريه يعني هاقعُد عند الأنتريه، خلاص أنا مش مش هاقعُد في الأوضة ومش عاوز السرير، مش عاوز أي حاجة، لدرجة إن أنا أحيانًا كنت باطلَع أنام برّه، يعني سايب البيت كلّه وبرضه أطلَع أنام برّه. آآ، آه، ده ده كان من الحاجات ال من الأماكن يعني اللي الواحد لأ، بيرتاح فيها، ومكان تاني كان ال المطبخ، آآ م برضه المطبخ نَفْس الكلام، كان فكرة إنك أنت بتُقف تعمل فيه أكْل معيّن في وقت معيّن ده كوّن ذكريات بالنسبة لي كده آآ، جميلة جدًا يعني صراحةً. آآ
إمم. آه. إمم. إمم. آه. آه، آه. آه. ياه! إمم. إمم. آه. ياه! إمم. المطبخ. إمم. جميل. آآ احكِ لي عن دور ال آآ البلكونة في البيت القديم. بالنسبة لك.
آآ هي ما كانتش بلكونة أوي على قد ما كان هو شِباك صغير محندق كده، وكان باصص على الشارع الرئيسي.
امم. جميل. امم.
ده كان بالنسبة لي أنا شايف إن ده وأنا صغير أوي بقى كُنت شايف، أنا لسه مش بانزل الشارع كتير وكده، شايف إن ده بوابة الحياة، اللي هو الشِباك ده وراه إيه!
امم. أساسًا.
هي دي آه هي دي الحتة الصغيرة اللي أنت بتبتدي تبُصّ منها على العالم وعلى الدنيا والعربيات تحت وأنت شايف الناس وهي سايقة العربيات والناس رايحة شُغلها وناس رايحة ال المدارس و و ومع كل مرحلة عمرية، أنت بتبُصّ من الشباك نظرة مختلفة. الأول أنت بتبُصّ على الناس في الشارع
امم، امم. امم. امم. أ فعلًا، و وتشوف الناس بنظرة مختلفة.
بالضبط، في الأول أنت بتبُصّ على الناس في الشارع من وأنت صغير، أنا نِفْسي أنزل زيهم، نِفْسي أروح ونِفْسي آجي، بعد كده بتبُصّ عليهم في المدرسة، بتشوف واحد مثلًا آآ مش رايح المدرسة، أو ناس مريّحة أو بتشوف ناس في البلكونة وأنت نازل، آآ، طَب هُم دول إشمعنا مرتاحين! وأنا مش عاوز أروح المدرسة زيهم أنا عاوز عاوز أريّح عاوز أنام، آآ، بس ال بعد كده لمّا تكبر شوية، بتشوف ناس رايحة المدرسة وترجع تفتكر الأيام الجميلة، وأنت تبقى مثلًا في الجامعة أو خلّصت خلاص وأنت اليوم ده بتاعك يوم أجازة.
امم. تمام. امم. امم. امم. امم. امم. طبعًا، إمم.
أي آآ، ف فده بالنسبة لي لأ، كنت شايف إن هي حرفيًا بوابة الحياة بالنسبة لي.
ننتقل بقى للصعيد الجديد، المكان اللي أنت نقلت ليه.
إمم. آه.
هل سبّب لك نوع من أنواع التآلف سريعًا، والّا حسيت بالحنين وشوق للبيت القديم؟
لأ، أنا ما حسّيتش بالتآلف خالص لغاية النهارده. حقيقي أنا لسّه ما ارتحتش لحد النهارده، لحد النهارده و ويعني وبنسبة كبيرة مش هيحصل التآلف ده.
لحد ال لحد النهارده. طَب ادّيني لمحة عن الأسباب.
أصل الذكريا... <tsk> ال ال الذكريات اللي أنت بتكوّنها على مدار مدار سِنين خاصةً في في صُلب طفولتك وفي صُلب مراهقتك، و والذكريات اللي بتعيِشها ال اللحظات اللي أنت بتتأثّر بيها نَفْسها في البيت، يعني أنا ما زِلت فاكر لغاية النهارده في البيت القديم، آآ المكان المكان اللي كنا قاعدين فيه لمّا طِلعِت نتيجة الثانوية العامة.
إمم. إمم.
مثلًا. دي دي لحظة استثنائية بالنسبة لي، يعني أنا د دخَلت كُلية آه دخَلت كُلية طَب الحمد لله، كان بالنسبة لي دي آآ وأنا قاعد مستني، وأنا قاعد فاكر التوتر ساعتها وأنا عمّال رايح جاي على الحمّام، وإن أنا مش مش قادر أنام مش مش مرتاح، ده كان بالنسبة لي حدث حدث استثنائي، آآ حدث زَي إن إحنا مثلًا جِبنا أول كمبيوتر في البيت وكنا بنحاول نركّبه كُلّنا، ونعمل وصلات وفيَش، ده كان حدث استثنائي.
آه. إمم. طبعًا في الحياة. إمم، إمم. إمم. طبعًا. طبعًا.
آآ، لمّا كنا بنركّب مثلًا الانترنت لأول مرّة، آآ ومن الكابينة بتاعة التليفون وتوصّلها بقى للبيت، وكنا في الدور السادس بس كان ال ال النزول والطلوع على قلبك أحلى من العسل، لإنك أنت هتبتدي ياه هنوصّل الانترنت
إمم. إمم. إمم.
ده، ده دي أحداث، أحداث اللي هو دلوقتي عشان أعمل ذكريات زيّها في البيت الجديد. <tsk> هي صعبة.
تمام. إمم. إرتباطك بالبيت القديم ع أو أو بإرتباطك بذكريات البيت القديم أكتر، طَب قُل لي حاولت تعمل أو تضيف لمساتك في البيت الجديد على أساس يعني تعمل نوع من أنواع الت آآ، يعني تتذكّر من خلالها أو تعمل مثلًا آآ، ام ما يعني رُكن زيّ اللي كنت بتحب تقعد فيه، آآ، أو شبيه بيه، أو أجواء زيّ اللي أنت م كنت عايشها أو كُلّ الكلام ده حاولت يعني حتى لو المحاولات دي باءت بالفشل؟
آآ، حاولت، حاولت صراحةً وما زلت باحاول، وشوية بانجح وشوية بافشل، لإن أنا وجهة نظري إن الذكريات مش بتتكوّن بحاجات أنت حاببها بس، أو بحاجات أنت بترتّب لها، الذكريات بتبقى ذكريات أكتر لمّا بتلاقي مثلًا هي قناة واحدة في التلفزيون، جايبة cartoon واحد فأنت بتتفرّج عليه، هو اتفرض عليك، وأنت لقيتُه حلو عَجَبك، أنت مش مختارُه أنت م يعني دي حاجة مفروضة عليك بس، بس طلعت جميلة آآ، آآ، موضوع مثلًا زيّ ما باقول لك مثلًا النتيجة بتاعة الثانوية العامة آآ، وأنت بتعمل refresh للصفحة بتاعة النتيجة مثلًا، وأنت قاعد مستنّيها، اللحظة نَفْسها اللي طلعت فيها النتيجة قدّامي دي، بافكّر فيها دلوقتي كإنها لسه موجودة ...الشبّاك الصغيّر اللي أنا كنت مُعتبره البلكونة بتاعة ال بتاعة البيت القديم، كانت بتمثّل ليّا الحياة أكتر من البلكونة الواسعة جدًا، أو التراس اللي إحنا اللي أنا ب بابقى قاعد فيه دلوقتي في البيت الجديد
إمم. آه. آه، أكيد. إمم. آه. إمم، إمم. إمم. أكيد. إمم. آه. إمم. إمم. آآ، م مشتاق إن تبقى ال آه، تبقى نَفْس العيشة الضيّقة أو مش الضيّقة آآ، عالمك كان محدود ع آآ، يعني صح؟
ما بيدّينيش بالرغم إن هو أكبر. آه. آآ، يمكن على النقيض، الواحد ممكن يحس من ال من ال من المقارنة ديَّة إن العالم كان محدود، بس بالعكس، العالم كان قُدّامي أوسع بكتير من إن من إن أنا شايف كُلّ حاجة قدّامي كده، آآ، لمّا باقعد في الterrace دلوقتي أو آه.
امم، آه. آه، أ تفتكر يع حدوده حدود ال ال ال المكان، آآ، أو العالم كان محدود، حدوده في حُريّته، أو حُريّته في حدوده بالنسبة لك؟
آآ، مش أوي، ولكن آآ، أحيانًا الدنيا لمّا بتكون مفتوحة قدّامك بزيادة آآ، في تفاصيل كتير بتُهْمل في النُص، إنّما لمّا بتكون شوية فيها محت آه بيكون في شوية حدود في النُص، أحيانًا، أحيانًا بتخلّي دماغك ترُوح لبعيد وتفكّر أكتر، وتستوعب أكتر ال الحاجات البسيطة اللي أنت شايفها قُدّامك، أنا لمّا كبِرت فهمت، فهمت يعني إيه، آآ، جزء صغير أو نافذة صغيرة على ال على العالم ممكن تفرق معاك في تكوين شخصيتك، تكوين تكوين دماغك آآ، يعني.
امم. امم. ده حقيقي. امم. امم. آه. آه هل لو رجِعت بالزمن وعايز تاخد القرار تاني بالبُعد عن المكان القديم، هتاخد نفس القرار؟ والَّا آآ، هتحب لأ تكمّل ال آآ، ت هتشتري الإستقرار والذكريات وال والكلام ده كلّه؟
آآ، صراحةً أنا أنا ممتنّ جدًا للتجربة القديمة آآ، لغاية، لغاية آخر لحظة فيها يعني لغاية ال لغاية ما سِبت ال سِبت البيت يمكن كانت من المرات النادرة إن أنا أعيّط وأنا آآ، وأنا قاعد يعني في البيت بعد ما فِضِي، بعد ما نَقَلنا حاجتنا كلّها للبيت الجديد آآ، أخدت آه أخدت بعضي ورجعت تاني البيت ال القديم. وآآ، وقفت لآخر مَرّة في البلكونة.
إمم. إمم. شعور حقيقي. إمم. إمم.
آآ <tsk> <sighs> كان بالنسبة لي يعني ال ال الموضوع نفسُه لأ فَرَق، الموضوع نفسُه بابُصّ تاني لآخر مرّه آخر مرّه من الشبّاك آآ، عارف بتحفظ صورة ال الحيطة جنبك، بتحفظ صورة ال ال العمارة اللي قصادك آآ، ب بتحفظ شك آه.
إمم. إمم. خايف، خايف ت خايف تبقى ي الصورة نفسها تبعد أو تنسى الصورة.
آه. آه، بالضبط بتبُصّ ل ل لجاري اللي شغال تحت نجّار، باحفظ ملامحُه، باحفظ تفاصيلُه آآ <tsk> عشان، عشان أفضل فاكر أفضل فاكر إن أنا طلعت منين يعني.
إمم. إمم. حسّيت إن أنت انتُزِعت؟ حسّيت إن أنت أنتُزعِت من المكان؟
آه بجد.
إمم.
اتّاخدت يعني أما وما كنتش مستعد ما كنتش حابب إن أنا أمشي في ال في الوقت ده.
الموضوع حصل فجأة.
آه يعني فجأة اللي هو إحنا مضطرين إن إحنا يالّا بينا لظروف الشغل، لظروف الدنيا، يالّا بينا إحنا هننقل فإحنا خلال أسبوعين. آآ، شيل اللي تقدر تشيله واللي مش هتقدر تشيله، نبقى نبقى نيجي ناخده بعدين يعني.
إمم. إمم. إمم. آه آآ معنى كده إنك إمم القرار نفسّه عشان إن هو سريع فأنت حسّيت إن أنت لسّه ما شبعتش أو آآ ما خدتِش وقتك عشان تحاول آآ ت تتقبل القرار.
آه ده حقيقي ما شبعتش، ما شبعتش من ال من المكان نفسّه يعني. كان نفسي كان نفسي إن أنا لمّا أكبر وأبقى مالك أمري إن أنا آآ أعمل تطورات في ال في المكان دوّة نفسّه إن أنا آآ آه استعيد فكرة إن أنا آآ فكرة ال ال البيت ده فكرة منظر الشباك آآ الشباك على فكرة يعني كوصفه برضه كان كان عالي شوية فكنت أنا ما باقدرش أشوفه غير لو وقفّت على السرير مثلًا ده وأنا صغير.
إمم. إمم. آه آه. إمم. إمم. آه لازم حاجة مرتفعة بسيطة كده.
بالضبط ف
إمم.
فكنت بتبُصّ وب و يعني بتضيع بالساعات حرفيًا من من طفولتي في ال ف في البَص يعني برّه.
إمم. إمم. آآ في نهاية حوارنا أنا يعني آآ شاكر جدًا ل ل لاحاسيسك في وصف الذكريات وإن شاء الله نتقابل في مكالمة جديدة.
إن شاء الله يا رب.